Mhm, itu juga mungkin yang jadi orang itu, kecanduan ya media sosial gitu. Mhm. Oke, kalau dali dari dalam pandanganmu gitu kan, mungkin apa sih yang terjadi di pikiran seseorang, ketika dia itu terus menggulir atau meng-scroll gitu tanpa sadar selama berjam-jam gitu, apa yang dipikirkan mereka itu ya, menurutmu? Atau dari kamu sendiri deh? Mhm.
Iya, bisa jadi. Mhm. Waduh, kalau dari aku sendiri deh, kalau dari aku sendiri ketika aku scroll itu kadang aku enggak sadar gitu. Awalnya aku niatnya pengen buka sosial media itu cuman bi kisar 15 menit aja. Tapi ketika di media sosial itu satu satu video kita se eee, saya spesifik ke TikTok deh ya, 1 video itu kan durasinya dari, eee, 16 detik sampai 1 menitan gitu kan, kadang ada yang, eee, 10 menit tapi rata-rata 1 menit gitu. Nah, 1 video itu, kayak, eee, apa ya, seru sekali, kadang kayak, eee, kontennya itu ada lanjutannya, lanjutannya apa nih, terus aku pengen cari tahu, aku pencet muncul konten-konten yang lain, enggak kerasa 15 video saja sudah 15 menit dan itu belum mencakup keseluruhan loh, itu masih banyak lagi video-video serupa. Jadi aku kayak seneng aja gitu, e s s scroll scroll scroll tahu-tahu udah 1/2 jam, tahu-tahu udah kayak, eee, 1 jam gitu. Jadi ada kayak semacam hipnotis kali ya, <chuckles> aku nyebutnya, gitu sih.
Oke. Iya. Oke. Iya. Mhm. Oke. Wah. Mhm mhm. Mmm. Iya iya iya. <laughs> Heeh, menghipnotis waktu ya, karena enggak sadar itu tiba-tiba, mmm, sudah lama nge-scroll-nya, berjam-jam gitu kan. Mhm.
Mhm. Bener bener, dan algoritmanya itu memang sepertinya sudah diarahkan p sesuai dengan apa yang aku mau. Jadi ya ketagihan deh bener, makin enggak bisa lepas gitu, agak susah sih. Mhm.
Mhm, makin ketagihan. Iya. Oh, gitu. Iya iya, nah, iya. Tapi, mmm, apakah menurutmu kesadaran tentang bahaya kecanduan media sosial ini sudah cukup beredar itu atau berkembang di masyarakat?